คือ ที่ผ่านมานะคะ ทุก ๆ ครั้งเนี่ยเวลา อ่า โอกาสสำคัญของเพื่อนคนสนิท คนใกล้ชิดเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือว่าวันปีใหม่ อะไรแบบเนี้ย เราก็จะค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องของของขวัญ บางทีเราแบบซื้อไปแล้วอะนะคะ แล้วก็แบบมีความกังวลว่า เอ๊ะ มันแบบ อืม มันอาจจะ ราคาไม่แพง ไม่ ไม่ มันน้อยไปไหม? เพราะว่าเขาแบบเป็นคนใกล้ชิดของเรา อะไรประมาณเนี้ยอะค่ะ แล้ว แต่แบบเราก็ในอีกใจหนึ่งเราก็คิดว่า มันเนื่องด้วยงบประมาณเราก็เหมือนแบบมีประมาณเท่านี้สำหรับของขวัญ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเกิดการแบบว่ารู้สึก รู้สึกผิดนะคะว่า อืม เราอยากจะให้เขามากกว่านี้นะ แต่เหมือนแบบกำลังเราก็อาจจะไม่ ไม่ถึง คือซื้ออาจจะซื้อได้ แต่ว่าเราก็อาจจะมามี มี ผลกระทบต่อเราทีหลังในเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยค่ะ ก็เลยมีความรู้สึกไม่ค่อยดี แล้วก็อยากจะได้คำแนะนำว่าเมื่อไรก็ตามที่ ที่เนี่ยค่ะ เนี่ย วัน เนี่ยพรุ่งนี้ เอง ก็จะมีวันเกิดเพื่อนก็ยังไม่ทันได้ซื้อของขวัญนะคะ ก็ ก็คิดอยู่เนี่ยว่า เอ๊! จะซื้อแบบราคาประมาณเท่าไรอะไรยังไงดี? ก็มีความกังวลใจอะค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา เข้าใจมาก ๆ เลยค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่า การที่คุณรู้สึกผิด อย่างเงี้ยอะค่ะ เป็นเรื่องปกติมาก ๆ เลยค่ะ มันเป็นอารมณ์ตามธรรมชาติอะค่ะ ไม่ได้แปลว่าที่คุณซื้อของไม่แพง หรือว่าซื้อของที่รู้สึกว่า ไม่สมเหตุสมผลที่จะให้เขาอะ มันไม่ได้ผิดนะคะ มันเกิดจากแบบว่า ความรู้สึกผิดเนี้ย มันเป็นเพราะว่าคุณน่ะใส่ใจเพื่อนคุณมาก ๆ เลยอะค่ะ เอาอย่างงี้นะคะ ณ สถานการณ์ตอนนี้อะค่ะ การเงินของคุณน่ะเป็นยังไงบ้าง? แล้วก็งบสำหรับแบบว่า การที่จะซื้อของขวัญให้เพื่อนในวันพรุ่งเนี้ยมีแค่ไหนอะคะ?
อือฮึ ค่ะ ในตอนนี้คือ อ่า ใน ในค่าใช้จ่าย หรือว่างบประมาณเนี่ย ก็ ก็เหมือนแบบพอดีในแต่ละเดือน ก็มีเก็บบ้างเล็กน้อย เอ่อ สัก อะ ถ้าให้พูดเป็นจะ เป็นจำนวนเงินก็อาจจะมีเก็บสัก 5,000 หรือบางเดือนก็โหะ หก 7,000 ก็แล้วแต่ อันนี้หลังจากหะ หักค่าใช้จ่าย หรืออะไรแล้ว อย่างเงี้ยนะคะ แล้ว แล้ว เอ่อ เราก็เลยมีความรู้สึกว่า อืม ถ้าแบบ ถ้าจะซื้อของ ของขวัญให้เพื่อน เราก็ไม่ได้อยากซื้อทั้งหมดของเงินเก็บในแต่ละเดือนของเราแบบเนี้ยค่ะ เพราะว่าก็เหมือนแบบว่า เงินเก็บนี้ก็ไว้ในยามฉุกเฉิน ในกรณีที่แบบอะไรก็ตามภายในข้างหน้า ที่เดาอาจจะไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อ่า งานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยคิดว่า อืม เดี๋ยวจะซื้อให้เขาประมาณแบบ 1,000-2,000 แต่บางทีก็ พอไปดูของที่แบบอยากจะซื้อให้ ก็ เอ่อ อาจจะเยอะกว่างบไปอีก อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่า เอ๊! แล้วถ้าเราซื้อในงบที่มัน 1,000-2,000 เขาอาจจะคิดว่า เราไม่ได้รัก หรือไม่ได้แบบ อืม เขาเรียกว่าไร ใส่ใจเขาเท่าที่ควรหรือเปล่า? แบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อา พอจะเข้าใจเลยค่ะ งั้นเรื่องแรกนะคะ ถ้าจะให้แนะนำ อยากให้กลับมาดูแลจิตใจตัวเองก่อนนิดหนึ่งค่ะ ความกลัวว่าการซื้อของในราคาเท่าเนี้ย จะทำให้เพื่อนผิดหวังอะค่ะ คือ ไม่อยากให้คิดแบบนี้อะค่ะ เพราะว่าเราอะ อ่า เราให้ความสำคัญเขานะคะ เราถึงจะซื้อของขวัญให้เขาอะเนาะ และอันดับต่อไปอะค่ะ การที่รู้สึกว่า คุณค่าของเรามันไม่ได้เท่ากับของที่เราให้นะคะ คุณค่าของเรา คุณค่าของตัวคุณเองอะค่ะ มีมากกว่าของที่คุณให้อีกค่ะ เพราะว่าคุณน่ะตั้งใจที่จะสรรหาให้เพื่อนน่ะเนาะ อันเนี้ย กับเรื่องจิตใจตัวเองไม่ต้องโทษตัวเองเลยนะคะ แล้วอันดับต่อไปอะค่ะ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปรียบเทียบของขวัญกับ อ่า ไม่ว่าจะเป็นมูลค่ากับของคนอื่นให้เลยนะคะ การที่คุณตั้งใจที่จะซื้อให้เพื่อนเนี่ย อันเนี้ย คือสิ่งที่ดีมาก ๆ แล้ว มันแสดงถึงความใส่ใจมาก ๆ แล้วนะคะ แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ เคยสำรวจไหมคะว่า เพื่อนในวันพรุ่งเนี้ย เขาอะต้องการของแบบไหน? หรือว่าเขาขอ แบบถูกใจสิ่งของประเภทไหนมากกว่ากันอะคะ?
อือฮึ ค่ะ อืออืม อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ ก็โดย โดยทั่วไป เพราะว่าก็คบกันรู้จักกันมาเป็นระยะเวลาน่าจะ 8 ปี ซึ่ง ซึ่ง เอ่อ ทุกครั้งที่เราซื้อของขวัญให้เนี่ย เขาก็ดูเหมือนแบบเขาก็จะชอบทุกอย่างที่เราซื้อให้ เพราะเราก็จะไม่ได้แบบซื้อของแบบเดิมตลอดเวลา ก็เปลี่ยนมาเรื่อย ๆ ทุกปีอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นต่างหู เป็น อ่า อะไรบ้าง น้ำหอม เอ่อ มีแบบ เป็นผ้า เขาเรียกว่าไร เหมือนคล้าย ๆ ผล้าห่ม ผ้าห่มบาง ๆ ไว้ใช้ที่บ้าน อะไรเงี้ยค่ะ คือก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย แล้วก็ดูเหมือนเขาก็ ก็ชอบทุกอย่างที่เราซื้อ ก็อาจจะเป็นเหมือนที่คุณบอกอะค่ะ เขา ตัวเพื่อนเองอาจจะไม่ได้ อ่า อ่า ไปนึกถึงมูลค่าว่า แบบมันเท่าไร อะไรยังไง แต่เขาคงจะเห็นว่า ว่า ใช่ค่ะ เพราะว่าเหมือนแบบแต่ละชิ้น แต่ละอย่างที่เราแบบซื้อให้เขาอะ ก็คืออาจจะไม่ได้แพงมาก แต่แบบเราก็ใช้เวลาในการเลือกค่อนข้างเยอะ คือแบบให้ เหมือนอาจจะดูในช่วงที่ลด ด ราคา เราก็ได้ของที่มีคุณภาพดีแล้วก็ เอ่อ สวย เหมาะกับเขา อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็ ก็ดูเหมือนว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเขาก็ชอบ เพียงแค่ว่าใน ส่วนใน ในใจของเราเองอะก็รู้สึกว่า เอ๊ะ อืม มัน มัน มันจะถูกไปไหม? เขา อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ ใช่ อะไรประมาณนี้
อา ใช่ ใช่ ค่ะ อา มีลึก ๆ อา ค่ะ อ๋อ พอจะเข้าใจแล้วค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะ คุณเป็นเพื่อนที่น่ารักมาก ๆ เลยอะ ในการที่จะ เหมือนของแต่ละชิ้น แต่ละอย่างที่คุณให้เพื่อนน่ะ คุณคัดสรรมาอย่างดีเลยนะคะ ถ้าอย่างงั้นนะคะเรามาดูเนาะว่า ของขวัญน่ะค่ะ อยากให้คิดว่า ของที่คุณให้เขาอะค่ะมันเป็นตัวแทนในการสืบความหมายค่ะ ไม่ได้สื่อราคาน่ะเนาะ เพราะฉะนั้นน่ะ ราคาถูกแพงน่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะ มันอยู่ที่ความตั้งใจ แล้วก็ความละเอียดอ่อนในการที่คุณจะให้เขาเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็สื่อออกไป ถ้าในด้านจิตใจ คุณที่ยังมีรู้สึก จิตใจแบบว่ารู้สึกติดในใจตงิด ๆ นิด ๆ อะค่ะ เอาอย่างงี้ไหมคะ? การที่คุณจะให้ของขวัญเขาอะ ปีเนี้ย ในวันพรุ่งเนี้ย คุณอาจจะเริ่มแบบว่าหาของที่มีความหมายเพิ่มเข้าไปอีก อย่างเช่น แบบว่าเขียนการ์ดความรู้สึกดี ๆ ที่คุณอยากให้เพื่อนน่ะค่ะ เขียนลงไปเลยว่า เออ เรามีความรู้สึกยังไงกับเพื่อน ทำไม ของขวัญชิ้นเนี้ย ถึงอยากให้เพื่อน เพราะว่านึกถึงอะไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นการที่เพิ่ม แบบว่าเสียเงินอีกนิดหนึ่งอะค่ะ แบบเบา ๆ เลยอะในการทำการ์ดอะ แต่ความหมายอะมันมากกว่าของขวัญแน่ ๆ เลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนกันน่ะเนาะ แล้วอีกอย่างนะคะ อยากให้แยกความรู้สึกผิดออกจากแบบว่าสิ่งที่แบบคุณซื้อให้ อย่างเช่น ของขวัญที่มันถูกไปอะค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ นะ คือตรงเนี้ยมันต้องแยกออกจากกันก่อน แค่คุณน่ะค่ะตั้งใจซื้อให้เขาอะ เขาดีใจแล้ว แล้วความจริง คือ ทุกครั้ง ที่เขาอะค่ะได้รับของขวัญจากคุณ เขาก็ดีใจ อันเนี้ยถ้าคุณแยกออกจากกันน่ะ คุณจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่า คุณน่ะไม่ต้องรู้สึกกับ ผิดกับตัวเอง ไม่ต้องรู้สึกตงิดในใจเลยนะคะ เพราะว่ามันก็คือรอยยิ้ม ความจริงเนี่ย รอยยิ้มปรากฏอยู่หน้าเพื่อนคุณอย่างงี้อยู่แล้วอะค่ะ อันเนี้ย อา พอจะช่วยได้ไหมอะคะ?
อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ก็ในไอเดียเสนอแนะในเรื่องของการ อ่า เขียนการ์ดเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ เอ่อ น่าสนใจมาก ๆ เพราะเอาจริง ๆ ที่ผ่านมาเนี่ยก็แค่แบบ อืม ใช่อยู่ เราใช้เวลาในการคัดสรร ในการเลือก "เอ๊ ปีที่แล้วให้อะไรเพื่อนไป ปีนี้จะให้อะไรดี?" คือแบบก็ ก็มีการคิด พิจารณาอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ว่า อ่า ในเรื่องของการเขียนการ์ดเนี่ยไม่เคยเลยค่ะ ก็ ก็มีแค่แบบอันนี้แบบจาก ถึง ถึงชื่อเพื่อน แล้วก็จากเรา อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็แฮปปีเบิร์ทเดย์แค่นั้นเลย สุขสันต์วันเกิดนะ ไม่ได้แบบมี อ่า เนื้อหาใจความอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะลึกซึ้ง หรือแบบ <tsk> อ่า ให้มันแบบมี มีความรู้สึกที่แบบดี ๆ มากขึ้นไปกว่านั้นอีก หรือพิเศษมากไปกว่านั้นอีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไอ้ตรงเนี้ยยังไม่เคยที่จะลองทำ แต่ก็คิดว่า ปีนี้เนี่ยก็ได้ อ่า คำแนะนำดี ๆ ได้ไอเดียใหม่ ๆ ก็จะลองแบบเพิ่ม อ่า เนี่ยแหละค่ะ อาจจะทำเองเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นแบบ อ่า ฝีมือทำด้วยตัวเอง handmade แล้วก็ อ่า เป็น เล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วก็อาจจะบรรยายความรู้สึก อ่า ในสัมพันธภาพ อ่า ระยะเวลา 8 ปีที่เป็นเพื่อนกันมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คิดว่า เขาคงจะยิ่งประทับใจ แล้วก็ อ่า ของขวัญในปีนี้ก็ ก็ ก็คงต้องใช้เวลาแบบไป ไปเลือก ไปดู แต่ก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้าง อ่า ดีขึ้นเยอะเลยค่ะว่า แบบ เอ่อ มันไม่จำเป็นที่จะต้องราคาสูง แต่ถ้าหากว่า เราแบบมีความตั้งใจแล้วเราก็มีความจริงใจที่จะให้ อ่า ของสิ่งนั้นเป็นเหมือนแบบตัวแทน แล้วก็เป็นที่ระลึกจากเรา อะไรเงี้ยค่ะ ก็คิดว่า เพื่อนน่ะก็คงแบบมีความสุขแล้วก็ดีใจเหมือนทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา ที่เราแบบซื้อของขวัญให้เขาอะนะคะ ก็พอได้แบบ ค่ะ พอได้ฟัง อ่า คำแนะนำนี้ในเรื่องการเขียนการ์ดเพิ่มเติมเนี่ยก็ ก็รู้สึกดีขึ้นเยอะ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น เอ่อ เรื่องที่แบบ จริง ๆ แล้วเพื่อนก็คือเขาก็ดูมีความสุข แล้วก็ดีใจกับของขวัญของเรามาตลอด อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะพยายามแบบแยกแยะในเรื่องของแบบ อืม ของขวัญมันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่มูลค่า ก็คิดว่า อ่า เพื่อนก็คงจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้น อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ดีจัง ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ใช่เลยค่ะ ค่ะ ใช่เลยค่ะ เพราะว่ากลับกันนะคะคุณเอง ก็ไม่เคยแบบว่าเชื่อว่า คุณเป็นคนน่ารักอะ เวลาเพื่อนให้ของคุณมาน่ะคุณก็ไม่ได้แบบว่ามานั่งตีราคาเพื่อนน่ะเนาะ เพราะสุดท้ายอะค่ะความสัมพันธ์ของเพื่อนเนี่ย ดี ไม่ดีน่ะ ไม่ได้อยู่ที่ราคาเลยนะคะ มันไม่ได้อยู่ว่า ของอะจะต้องแพง เขาถึงจะแบบรู้สึกว่า เรารักเขามากอะค่ะ แต่กลับกัน อย่างที่บอกว่า ความสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะมัน เวลาที่เราจะให้ของใครสักคนหนึ่งอะมันอยู่ที่ความตั้งใจ ใส่ใจ เข้าใจ เนาะ แล้วก็การสื่อสารที่คุณสื่อสารออกจากใจเนี่ยแหละค่ะ ของแพงน่ะ อย่างที่บอกว่า ไม่ได้แปลว่า เราอะจะรักเขามาก หรือว่าของถูกอะจะทำให้เรารักเขาน้อยนะคะ มันไม่เกี่ยวกันเลย เพราะสุดท้ายอะค่ะความสัมพันธ์ที่แท้จริงน่ะ มันไม่ได้วัดจากตัวราคาของขวัญหรอกค่ะ แต่มันวัดจากหัวใจที่เราใส่ลงไปให้เพื่อนในการที่เลือกของขวัญนะคะ อันเนี้ยก็คืออยากให้คุณน่ะเหมือนแบบว่า ภูมิใจในตัวเองมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าคุณน่ะเป็นเพื่อนที่น่ารักมาก ๆ เลยนะคะ
ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ อ อือ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ก็อันนี้จริงเลยในคำที่ ที่บอกว่า เอ่อ ของขวัญ อ่า ไม่ใช่ว่าแบบการที่เราให้ของขวัญราคาแพง นั่นหมายความว่า เรารักเขามาก หรือว่า ล พอของขวัญราคาถูก กลายเป็นว่า เรารักเขาน้อย อันนี้จริงมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเราก็ไม่ ไม่ ไม่เคยแบบตัดสินเพื่อนหรือคนใกล้ชิดกับของขวัญที่เขาซื้อให้ ไม่ว่าจะเป็นราคาหรืออะไรก็ตาม เพียงแค่แบบเขาได้มาร่วมงานวันเกิดเรา หรือแค่ส่งข้อความมาเล็ก ๆ น้อย ๆ เนี่ยเราก็แบบมีความสุขมาก ๆ เลยที่แบบเขาไม่ลืมเรา แล้วก็นึกถึงเราในวัน อ่า สำคัญ แบบเนี้ยค่ะ วันนี้ก็รู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นเยอะ แล้วก็แถมยังได้ไอเดียในการ อ่า ทำการ์ดเล็ก ๆ ให้กับเพื่อนในวันเกิด วันพรุ่งนี้ ก็ ยังไงต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ หวังว่า พรุ่งนี้จะเจอของขวัญที่ถูกใจคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ